โอ้โฮ คุณหมวกพูดดีมาก ๆ เลยค่ะ แบบ โอ้โฮ touch ใจมาก <sniffs> รู้สึก เหมือนกันเลยค่ะ แบบ...หมวกก็จะใช้วิธีว่า ปกติ ก็จะหนีไปเที่ยวค่ะ แต่มันจะเป็นเที่ยวที่เราเน้นไปพักผ่อน แล้วก็ได้ใช้ความคิดกับตัวเองนะคะ เพราะว่าแต่ก่อนก็จะรู้สึกว่า โอเค ไปเจอเพื่อน ไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนค่ะ แต่คือจริง ๆ บ้านอะคิดคล้าย ๆ คุณหมวกว่า สุดท้ายมันต้องใช้เวลาอยู่กับตัวเองค่ะ ก็จะเน้นไปที่ใหม่ ๆ ค่ะ แล้วก็ ทบทวนความคิดกับตัวเองเยอะ ๆ แล้วก็หาอะไรทำเหมือนกันค่ะ เพราะว่า มันก็ ก็ไหน ๆ ก็ไม่ได้ที่ฝึกงานแล้ว ก็เลยคิดว่า เออ ก็เป็นโอกาสที่ดีที่เรา ว่าง ๆ 2 เดือน จะแบบหาอะไรทำที่เราอยากทำ แล้วก็ เป็นประโยชน์กับ ตัวเองด้วยค่ะ
อ๋อ ครับ ๆ อืม ครับ ครับ ผม อืม ใช่เลยครับผม ดีเลยครับ เพราะว่า